Heu, si, si, mais tu sais, tu peux te si tu tu t tu tu es dans un trafic heu, illégal, un truc de scam, tu peux te faire, heu tu peux faire prendre ta retraite aussi, enfin, heu, pirater ou je sais pas. Il peut t'arriver des trucs. Ouais, à vérifier comment, mais ouais, tu imagines, ouais. Tu
Ouais. OK. <whoops> Bah, tu t'imagines, tu as travaillé ouais tu as travaillé toute ta vie pour quelque chose et tu te retrouves comme ça?
Ouais. Ouais, j'ai j'ai vu ça dans un film, heu, heu: Beekeeper. Ils le ils le représentent aussi, il vole des vieilles personnes.
Ouais. Ouais, oui. Ah bah, c c'était moi qui t'avais conseillé ce film-là, non?
Heu, non, non, on en avait parlé parce que j'aime bien q Jason Statham, mais j'ai ouais, j'ai ce film-là. J'ai pas regardé The Worker.
Ah! OK. Je crois que tu l'avais jamais vu.
Ah, non, je l'ai vu, ouais. Il y a 1 an de ça. Heu, ouais. Mais Beek heu, Worker, j'ai pas vu The Worker, il faut que je regarde. Mais, ouais. Non, j'aime bien Jason on avait parlé de Jason Statham. Mmh.
Ouais, OK, mmh mh. OK. Alors genre Bee Ouais. Heu, Beekeeper, heu, pour le coup, ouais non, franchement j'ai bien aimé.
Ouais.
Et hem, après c'est triste. Parce que
Oui, ouais, la vieille au début heu, la vieille personne.
Ouais, franchement c'est
Mmh.
c'est archi-triste, mais on se rend pas compte que c'est des choses comme ça qui peuvent arriver très souvent, hein?
Ouais. C'est bien représentatif, ouais. Parce que, il y a en quand j'étais à Taïwan, il y a plein de trucs comme ça. Ouais. Ouais je te
Ouais. Ouais ça m'étonne pas, pour le coup.
Hein?
Ça m'étonne pas, pour le coup, c'est pour ça que cet argent-là, il vaut mieux l'investir. Tu vois?
Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que je t'avais raconté le fait qu'ils contactaient des «free-lances», entre guillemets, ils leur disaient, heu: «On va te dép on va te déposer une, heu, une somme sur ton compte. Ton seul job, c'est de l'em c'est de l'amener à un à à un distributeur de à un distributeur Bitcoin».
Ouais. OK. Ouais, ils fai ils faisaient la même chose aussi en France, genre ils te disaient: «Écoute, heu, on va te donner un travail et tout»
Eh ouais. Ouais.
«et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va te on on va t'envoyer un chèque pour, heu, que tu puisses déjà acheter tes habits et tout»
Mmh mh.
«et ensuite tu les rembourses, heu, simplement heu, par heu, virement.» et en gros, genre, heu, le chèque, en fait, il est heu, il est insolvable.
Mmh mh. Mmh mh.

OK.
Heu, on on a on on a fait nos moi, j'ai déjà fait ma déclaration d'impôts et tout, tu vois?
OK, ouais.
Et en fait ce qui se passe, c'est que, genre, heu, dans 3 mois, ils vont te dire est-ce qu'il y aura un surplus que tu dois payer ou au contraire, heu, c'est bon tu as pas besoin de payer plus, tu vois?
Mmh. Mmh. OK.
Et en gros, concrètement, voilà comment ça fonctionne.
Mmh mh.
Mais heu, ouais, ouais, non, c'est dis-moi?
Bah, ça c'est bien, ouais. C'est bien, ouais, c'est mieux. C'est mieux comme ça, c'est moins prise de tête et, heu j'imagine que ça aide, heu, ouais.
Ouais. Oui parce que c'est ça. Bah, c au moins heu, tu te réveilles pas un matin à à voir qu'en fait, heu, tu dois payer ça, ça et ça, tu vois?
Ouais. Ouais, c'est clair. C'est pas, enfin, c'est ça aide pas, quoi.
Donc ça pour le coup c'est Voilà, exactement. Non, ça, pour le coup, franchement c'est une très bonne chose. C'est une bonne initiative, tu vois, d'avoir mis ça en place.
Ouais, et ça aide Ouais, ça pousse les gens à gueuler ça aussi, parce que heu non, c'est bien, hein, c'est plus c'est tr le plus c'est fluide comme ça, le mieux
Bah, après ouais. Bah, après, pour le coup, je veux dire le système, il est comme ça, tu vas pas le changer, tu vois?
Ouais. Ouais, c'est bien.
Heu, c'est oui, c'est c'est sûr que c'est pas, heu c'est pas forcément évident d'avoir à sortir une heu une grosse somme d'un coup mais généralement enfin tu es quand même prévenu, tu sais que tu vas devoir sortir heu, une somme importante, tu vois?
Mmh. Ouais, oh, ça c'est cool.
Et du coup, toi, dans les pays dans lesquels tu as vécu, heu
Ouais.
comment ça se passait un petit peu? Genre, tu voyais beaucoup d'inégalités sociales?
Hem Ah je sais pas. Au niveau des impôts par contre, heu, quand j'étais en Australie, je j'avais travaillé un peu. Du coup, je j'avais fait freelance, mais au début, je travaillais en tant que cordiste, je t'avais dit. Et, je crois que chaque, heu, salaire, tu avais une partie qui était automatiquement transférée sur, heu, un compte retraite. Et et et je crois qu'aussi tes tes tes impôts étaient relevés et qu'é étaient prélevés directement, heu, avant ton salaire, un truc comme ça.
D'accord. OK. Ouais. D'accord. OK. Oui. D'accord. OK. M mais du coup, là, ça veut dire que, si demain tu pars à la retraite, tu auras le droit à une retraite depuis de l'Australie?